Então, o erro que eu cometi que mais que mais me ensinou na vida foi achar que as pessoas são nossas amigas quando elas realmente não são nossas amigas. Foi confiar foi, foi confiar muito, assim, tipo, dar muito da minha amizade pra uma pessoa e descobrir que essa pessoa não dava nada da da amizade dela pra mim, basicamente não era uma troca justa.
Olha, que profundo. Hum. Vamo vamos lá, vamos lá. Você não precisa falar quem é a pessoa se você não quiser, mas, assim, é uma amizade antiga ou amizade amizade recente?
Aham. Antiga se você, assim, se você considerar, eh, a não sei se você con
Passou de 6 meses é antiga. <laughs>
Ah, então pronto, então é. <laughs> Hã?
E tá eh, porque, né, amizades você conheceu uma turminha da do curso de piano e pronto, é amizade, conviveram ali 6 meses, depois continua no Facebook, mas não é amiga mais. Isso é
Uhum. Aham. Aham. Não, eu, por acaso eh, eu, por acaso
é recente. Passou de 6 meses é amizade.
É a amiza <laughs> não, essa pessoa eu tinha conhecido no trabalho, a gente entrou junto no trabalho, fizemos fizemos treinamentos juntas e tal. E e acabou que a gente às vezes fazia os os turnos, né, a ao mesmo tempo e eu trabalho em casa, né, então a gente ficava às vezes nas me na meeting conversando tal, eu e ela e mais uma pessoa, entendeu? E aí a gente ficava sempre conversando e tal, papo vai, papo vem e acabou formando aquele vínculo, né, tipo, tinham coisas em comuns, né, nós éramos imigrantes, eh, as 2 eram imigrantes também, entendeu?
Né. Uhum. Certo. Hum. Entendi. Uhum. Entendi. Ah. Vocês eram migrantes em qual país?
Eh, Portugal.

Não digo pra esse lado, não pensem mal de mim, assim. Eh, eu falo, assim, já alguma vez essa amizade já caminhou pra um lado maior, "você não, você é uma irmã que eu nunca tive. Eu te considero como uma irmã".
Não. Hã. Sim, não, no nos
Eh, porque aí o tombo é maior, entende?
Aham. Não, eu considerava assim, eu considerava muito ela, entendeu. Eu considerava
Mas como amizade normal, né? Nada demais.
Sim, mas eu considerava ela a nível de pensar, assim: "Poxa, né, essa pessoa, de repente, poderia até ser madrinha da minha filha", entendeu? Poderia
Hum, então tem sim. Então tem o o o a amizade caminhou para uma coisa maior. Você convidar alguém para ser madrinha da sua filha e você entregar a sua filha para ser afilhada de alguém, é um laço para a vida inteira.
Sim. Sim, teve Uhum. Aham. Sim, eu confiava nela, tipo, eu confiava a minha filha, deixava ela levar a minha filha, sair minha filha sair com a minha filha, buscar a minha filha. Então eu confiava, né. E eu co e esse foi o meu erro basicamente, o meu erro foi ter confiado muito nas pessoas, mesmo, assim, quando eu via que não a tinha reciprocidade, que aquela coisa não era
Hum, tá vendo? No final das contas, todo rompimento dói, né. E toda a traição é doída, toda da traição, é é desgastante. Eh, mas eu espero que você releve isso, e quem sabe um dia ela se arrependa e te mostre os reais motivos. Talvez não seja um pecado tão feio, assim, né. Obrigado tá?
Uhum. Sim, muito. Aham. Quem sabe. <chuckles> Eu que agradeço, obrigada por ter me escutado aí o desabafo, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima.
<chuckles> Até a próxima.